Bugün dışarıya çıkarken ne giydiğini anlatabilir misin bana?
Tabii, bugün ne giydim? Ya, bugün dışarıda çok vakit g geçirmedim. Ya, sadece markete kadar gidip geldim. Bir yarım saat, 1 saat sürdü diyeyim. Eee, o yüzden bir kot bir de kazak giydim üzerime. Hani, basit bir kombindi. Emm, ama normalde de giyiyorum aslında bunu tabii.
Hı hı. Evet. Peki. Peki, eee, daha çok giyinirken, eee, senin için rahatlık mı önemli oluyor yoksa, eee, şıklık da, eee, hani, katıyor musun? Yani, şıklıkta önceliğin oluyor mu? Ne dersin?
Hı hı. Aslında ikisi de diyeceğim buna. Eee, şöyle, eee, şıklığı veya giydiğim kıyafetlerin birbirine uyumunu elden bırakmıyorum genelde. Hani, bir şekilde birbirine uydurmaya çalışıyorum. Eee, o benim için önemli. Evde, bir, yalnız bile olsam. Önemli bir unsur, eee, gerçekten ilginç ama, eee, rahatlık da önemli bunun yanında. Hani, kıyafetlerimin birçoğu rahattır benim. Hani, böyle, biraz, eee, nasıl anlatayım. Hani, fit tarzı denebilecek, vücuda oturan kıyafetler olsa da yine de görece, eee, hareket alanı tanır, esnektir vs. o yüzden rahattır da, yani, kot pantolon da olsa rahattır.
Hı hı. Güzel. <chuckles> Hı hı. Anladım. Yani, şimdi, sen şundan bahsettin. Hani, emm, evde olduğunda bile, hani, hem rahat hem de şıklığın, eee, birbiriyle eşleşiyor. Eee, peki, mesela, eee, bu renk kombinleri yaparken kafanda, böyle, bir skala oluyor mu? Yoksa, eee, gelişigüzel mi, emm, giyiniyorsun?
Evet. Yani, <tsk> zihnimde oturmuş bazı renk kalıpları var aslına bakarsan. Onların uyumuna bakmaya çalışıyorum genelde. İşte, mat renkler giyiyorum. Tabii. Ya, çoğunlukla mat renkler giyiyorum canlı renkler pek yok dolabımda. Çok nadirdir. Sadece spor yaparken canlı renkler giyiyorum çoğunlukla. Onun dışında dışarı çıkarken, işe giderken, okula giderken, arkadaş buluşmalarına giderken falan giydiğim kıyafetlerim hep daha, böyle, mat, eee, ama o renkleri çeşitlendirmeye çalışıyorum ve, işte, kot pantolonun üzerine, atıyorum, kırmızı bir gömlek, eee, kiremit rengi bir gömlek ya da, işte, ne bileyim, koyu yeşil bir kazak
Hımm. Mesela, açabilir misin biraz? Hı hı. Evet.
eee, gibi giyebiliyorum. Tabii, bunlar, hı hı.
Güzel, ııı, mat, ııı, renklerden bahsettin, işe gittiğinde, işte, okula gittiğinde, burada gömleklerden bahsettin. Genelde işe veya okula giderken, eee, daha çok klasik mi takılıyorsun yoksa klasik sporluk da, hani, bi kıyafetini de sporlaştırıyor musun bir şekilde?
Iıı, ya, böyle, hani, takım elbise gibi olsun veya, ııı, şık olsun, ne bileyim, işte, kumaş pantolon kombini olsun, o tarz kıyafetlerim yok zaten. Onları çok nadiren, işte, ne bileyim, düğün dernek gibi ortamlarda giyiyorum sadece. Hani, iş ortamında da yine, böyle, günlük daha rahat görünebilecek ama bir tık daha şık, hani, günlük şık denebilecek tarzda giyinmeyi seviyorum.
Hı hı. <chuckles> Evet. Hı hı.
Eee, işte, belki bir canvas pantolon olabilir, işte, onun, iii, kot pantolon olabilir, onun üzerine bir gömlek, bir kazak geçiririm yine ya da duruma göre tişört de olabilir tabii ki fark etmez.
Anladım. Peki, eee, yani, emm, işte, pantolondan, tişörtten ya da gömlekten bahsettiğine göre, iş yerinde, eee, rahat olmayan bir kıyafet giydiğinde, bir şekilde senin verimini veya motivasyonunu etkiliyor mu? Yoksa, hani, emm, karşıdan, çünkü bazen, eee, şöyle oluyor, şöyle diyorlar, hatta kalite asla tesadüf değildir deyip, hani, dar gelen pantolonlar bile insanlar, hani, sadece şık olmak için giyinebiliyor, hani, böyle, bir, eee, durumun oluyor mu?
<chuckles> Evet. Öyle bir durumum eski hayatımda diyeyim, önceden yaptığım iş de olabiliyordu. O işteyken daha fazla şık giyinmem gereken durumlar oluyordu. Eee, o zaman kumaş pantolon, gömlek, kravat falan takıyordum bazen. Eee, onlar çok rahatsız geliyordu bana sevmiyorum, yani, gömleğin yakasını o kravatla sıkma olayı bana gerçekten boğucu geliyor. Eee, yani, bu tarz kıyafetleri taşıyabilmek de önemli bence. Hani, sadece giymek yetmiyor, onu yakıştırıp üzerinde oturtup ve onu gün boyunca taşıyabiliyor musun, nasıl yansıtıyorsun dışarı o önemli. Eee, ya ben rahat edemiyordum onlarla ve o şeyden kurtuldum hayatımda. O yüzden çok mutluyum aslına bakarsan. <scoffs>
Hı hı. Anladım. E, tabii. Peki, bu kurtulma, eee, hikâyen de, hani, kurtulduğundan bahsettin. Daha, böyle, eee, rahatlık ve şıklığı aynı anda götürmekten bahsettin. Burada kurtulma amacın, yani, bir anda nasıl pik oldu da kurtulmak istedin?
Hı hı. Evet. Ya, o kurtulma, ııı, özellikle ondan kurtulmak değildi. Eee, hayatımın geldiği noktada yaptığım iş, eee, çalıştığım firma, bulunduğum ortamlar değişti. Dolaylı olarak kıyafet tercihlerim de değişmeye başladı. Artık, hani, zorunlu olarak, eee, o tarz sevmediğim şık kıyafetleri giymek zorunda değilim. Daha günlük, kendi tercihime uygun kıyafetler giyebiliyorum. Eee, bu esnekliği sağlıyor bana şu anki hayat şartlarım ve bunlardan çok memnunum aslında bakarsan. Bunun değişmesini istemiyorum.
Hımm. Anladım. Yani, güzel, eğer, böyle, bir, hani, emm, şartların uyumlu oluyorsa tabii ki de rahatlık da önemli oluyor açıkçası. Bir de mesela bahsettiklerin senin tarzında denge arayışının da önemli bir rol oynadığını gösteriyor. Eee, merak ediyorum da rahatlığı ve şıklığı aynı anda yakalamayı nasıl başarıyorsun? Zor olmuyor mu senin için?
Hı hı. Kesinlikle. Hı hı. Ya, aslına bakarsan çok da zor değil. Yani eee, zihnindeki veya, işte, standart moda akımlarının sana dayattığı o kalıpların dışına çıkabiliyorsan, eee, biraz da, hani, estetik göz zevkin varsa, eee, birçok şeyi kombinleyebileceğini fark ediyorsun aslında. Ya, mesela, 2 ay önce ben marketten, süpermarketten bildiğin çok ucuza gerçekten ucuza 1 tane, eee, şey kadife, fitilli kadife pantolon aldım. Denk geldi tesadüfen, yani, eee, baktım şeyi oluyor gibi, boyu, e, bedeni oluyor gibi denedim ve gerçekten de çok oldu. Neredeyse en sık giydiğim pantolonlarımdan biri hâline geldi o.
Hı hı. Hıı. Ha. Güzel. Hı hı. Çok iyi hem de ucuzmuş diyorsun.
Evet, hem ucuz hem tamamen pamuklu doğal bir iplikten yapılmış. Eee, görüntüsü de güzel, rengi de güzel, çok hoşuma gitti. Ya, bunu ben birçok şeyle kombinleyebiliyorum. Eee, tişörtle de oluyor, işte, gömlekle de oluyor. Eee
O! Süper. Anladım. Yani, senin için, hani, emm, bir markanın ne kadar, hani, ımm, isim yapmış olması değil, eee, bir yerde gördüğün bir şey, herhangi bir yerde, eee, parasına bakılmadan, hani, düş çok düşük ya da kalitesi benim için ön daha çok önemli oluyor. Kendini bir şekilde giydiriyorsun ve, eee, kafanda kombinlerini yapıyorsun ve şöyle aslında şıklık bazen öz güven getiriyor, rahatlık te böyle, huzur. Sen bu 2 duygudan hangisini giyiminle daha çok ön plana çıkarıyorsun peki?
Hı hı. Evet, evet. Doğru. Hı hı. Yani. Ya, benim için gerçekten, hani, eğer illaki şıklık ve rahatlık, eee, ikisinden birini seçecek olsam kesinlikle rahatlığı seçerim. Eee, ama rahatlığın da mümkün olabildiği kadar şık olmasını sağlarım bir yandan. Hani, <chuckles> çünkü şık olmak tamam dışarıya güzel bir görüntü veriyor ama o şıklığın içerisinde ben kendimi rahat ve huzur rahat hissedemiyorsam, huzursuz hissediyorsam bunun çok bir anlamı yok. Çünkü o benim yine günümü aslına bakarsan, eee, olumsuz etkileyecek bir unsur. Benim onun için de birazcık rahat hissetmem lazım, yani. Eee, kendim gibi hissetmem lazım, eee, gerekli, eee, durumları sergileyebilmek için, gerekli özgüveni sağlayabilmek için. Eee, o yüzden rahatlık ilk plandadır. Eee, tabii rahatlığın etkileyen çok fazla faktör var aslına bakarsan. Ne bileyim, kumaş seçimidir, işte, şeylerin, eee, kıyafetlerin esnek olabilmesi, çok bol olmaması, çok dar olmaması. Eee, ya bunlar ön planda gerçekten birincil ama, eee, şıklığı da elden bırakmıyorum bir yandan, tabii, ama dediğim gibi rahatlık mı şıklık mı, ikisinden birini seçeceksem rahat
Hı hı. Tamam. Hı hı. Evet. E, tabii. Evet. Hı hı. Evet. Anladım. E, tabii, rahatlık olduğunda bir şekilde hem, eee, insanda motivasyon ve, emm, belki özgüven de, eee, bağlantılı olabiliyor. Ama, eee, şunu da anlıyorum. Yani, emm, anladığım kadarıyla giyim senin için, hani, eee, özgüvenle de bir bağlantılı. Ya, giydiğinde, böyle, kendini en iyi hissettiğini fark ettin mi ya da, işte, şunu giyiyorum, emm, ye çok iyi oluyor, eee, y yok yakıştırıyorum kendime aynada baktığımda dediğin oluyor mu?
Hı hı. Doğru. Hı hı. Eee, oluyor, oluyor, tabii, olmaz mı? Eee, özellikle bazı kazaklarımı denediğimde, giydiğimde kendime yakıştırıyorum gerçekten. Eee, üzerime güzel oturduğunu fark ediyorum. Renk uyumu da oluyor. İşte, hani, ten rengimle, saç rengimle, ııı, renk uyumunu da gördüğüm zaman tamam diyorum, bu kazak benim kazağım yani. Hani, eee, o şekilde yıllardır giydiğim kazaklarım var benim. Sadece kazak değil, ııı, gömlekler de var da atıyorum belki 15-20-25 senelik, ııı, kıyafetlerim var, onlar benim gerçekten vazgeçmezlerim gibi.
Hı hı. A, güzel. A, ciddi misin?
Evet. Emm
Hiç mesela, böyle, bunları gardırobundan çıkarmayı düşünmüyor musun? Çünkü 15-20 sene oldu.
Imm, yok düşünmüyorum kesinlikle. Yani <scoffs>
Yenilerin oluyo yenilerini alıyor musun peki?
Yeniden alıyorum tabii ki ama, böyle, hani, sık eliyorum bir kıyafet alırken. Çok fazla almayı tercih etmiyorum. Genelde bakarım, işte, eee, ne bileyim, kumaşı nasıl, hangi iplikten yapılmış, ya, bir kere doğal iplik olması önemli. Ondan sonra üzerime oturuyor mu, oturmuyor mu o önemli. İşte, eee, neyle giyebilirim, neyle kombinleyebilirim önemli. Marka gerçekten önemli değil. Eee, tabii ki, hani, markanın bir duruşu varsa. İşte, sosyal olaylara atıfta bulunuyorsa veya yardımcı oluyorsa bazı olumlu şeylere o zaman marka duruşu bana o markayı samimi hissettirebilir ama onun dışında
He. Anladım. Hı hı. Evet. Hı hı. Çok güzel bir şeye parmak bastın gerçekten. Hani, çünkü bazı markalar var. Eee, bazı kuruluşlara yardımcı oluyor, doğaya ya da hayvanlara, eee, gerçekten doğru. Ama anlattıklarında şunu sormak istiyorum. İşte, 15-20 senelik, hani, gömleklerin olduğunu söyledin, eee, ve, hani, yenilerini de alıyorsun. Emm, daha çok minimalist bir yaşama gitmek, eee, gitmeyi düşünüyor musun kafanda? Çünkü çok fazla eşya olunca sırtında yük oluyormuş gibi hissediyor musun peki?
Hı hı. Evet. Evet. Alıyorum. Eee, ya, güzel bir noktaya parmak bastın, şöyle bir 5-10 sene önce hayatımda bir dönem oldu. Benim çok bilinçsizce alışveriş yaptığım bir dönemdi. Orada gerçekten bir sürü şey alıyordum. Eee, bir kıyafetin bir rengini beğeniyorsam diğer renklerini de alıyordum hemen düşünmeden ama aslına bakarsan her rengi sana gitmeyebiliyor. Eee, böyle bir dönemden geçtim ve gardırobum doldu taştı bir noktadan sonra ve onları elden çıkardım. Hiç giymeden ü üzerinde daha etiket, yani, sıfır etiketi olan kıyafetlerimi elden çıkardım bir noktada.
Evet. Hı hı. Burada elden çıkarttım derken, hani, eee, sattın mı, eee, ikinci el olarak yoksa, hani, ihtiyacı olanlara mı, eee, verdin?
Değerli olanlarını sattım. Eee, yani, gerçekten para edebilecek olanlarını sattım. Çok fazla para etmeyecek olanlarını, bir kısmını paylaştım, verdim. Eee, bir kısmını arkadaşlarıma verdim, almak isteyenler oldu, onlara verdim. Eee, o şekilde dağıttım ve, hani, yaklaşık bir son 5 senedir aslına bakarsan, eee, minimalleşme sürecindeyim diyebilirim bu konuda ama hâlâ daha o süreç bitmiş değil, daha milim, yani, daha elden çıkarmam gereken kıyafetlerim var fakat
Hı hı. Yani, eğer o, 15-20 senelik gömlekler, hani, eee, hâlâ daha sağlamsa, bence, eee, gideri vardır tabii ama, hani, emm, bazı
<chuckles> Onları çıkarmayacağım, onlar duracak. <chuckles>
bazılarında şey oluyor, işte uğurlu kıyafetler, eee, oluyor. Senin, böyle, hiç, eee, işte uğurlu bir kıyafetin var mı? İşte bana şu etki ediyor ya da günümü güzelleştiriyor ya da sınavlardan yüksek alıyorum, eee, dediğin kıyafetlerin var mı?
Hı hı. <chuckles> Ya, eee, öyle bir kıyafetim yok, ya, aslına bakarsan, ya, şu uğurlu geliyor bana ya da işte bu şans getiriyor hiç öyle düşünmedim. O açıdan bakmadım. Eee, güzel görünüp görünmediğine bakıyorum ilk başta işte bana oturuyor mu oturmuyor mu yakışıyor mu ona bakıyorum. Ama, eee, bazı aksesuarlarım var işte mesela annemin yaptığı bir aksesuar var, şey, eee, bileklik, eee, doğal taştan yapılma, onu takmayı çok severim. Genelde hep onu takıp çıkarım dışarı onu takmadığım
Hı hı. Evet. A. Hangi taş biliyor musun peki?
Evet, eee, kaplan gözü diye bir taş, eee, böyle
A! Ne etkisi oluyor?
Ne etkisi oluyor vallahi enerji katında bir etkileri var ama şu an ben de bilmiyorum tam biliyor musun? <chuckles> Bir senin, eee, güzel enerjiyle günü geçirmeni mi sağlıyordu? Öyle bir etkisi vardı. Böyle alaca bir rengi var, işte, kahverengi gibi, eee, altın rengi gibi siyaha bakan öyle karma bir renk var.
<chuckles> A. Güzel. Hı hı. E, sen de mat renkleri sevdiğine göre kombinlerine, eee, iyi oluyordur diye düşünüyorum.
Oluyor oluyor, gayet güzel oluyor. Eee, o mesela, hani, uğur getiriyor veya şans getiriyor gibi düşünmüyorum. Ama o, hani, benim bir vazgeçilmezim gibi onu takmadan çıkmıyorum, eee, diyebilirim, hani.
Evet. Hep bir de ha hatırası vardır, eee, anneden gelince. Eee.
Tabii özel manevi bir değeri var. Eee, o o etkisi de var. Eee, görüntüsü de güzel. O yüzden o benim vazgeçilmez kıyafetim ve aksesuarım diyeyim. <chuckles>
Tabii. Güzel, güzel. Peki, eee, son olarak bir şey daha sormak istiyorum sana. Emm, hani, eee, böyle giyinmeye, stilini değiştirmeye çalışan bir birisine ne gibi tavsiyelerin olur? Herhangi bir küçük tavsiyelerin oluyor mu?
Hı hı. Hıı. Yani Ya, ilk tavsiyem şu olur, kesinlikle başkalarının ne giydiği değil veya, eee, sosyal medyada orada burada reklamlarda bize ne pohpohlanıyor onları değil. Eee, biraz daha kendi tarzlarını yaratmaya çalışmaları, hani, deneme yanılma yoluyla, eee, bunu denemeleri olur. Çünkü, eee, ya, ben birçok insan görüyorum sadece bir şey trend olduğu için giymeye çalışan ama aslında onlara hiç yakışmayan. Eee, o yüzden insanın kendi yakışanı giymesi bence önceliği olmalı bu noktada.
Hı hı. Evet. Ama mesela, eee, diğer insanlara yakışmıyor olarak gelip kişi bunda çok mutlu oluyorsa, bunda nasıl düşünüyorsun?
Hı hı. Ya, tabii ki o kişinin kendi tercihine benim ona <chuckles> yargılayacak bir durumum yok. Yani, sonuna kadar saygım var, ona hiçbir şey diyemem. Eee, ben sonuçta kendi göz zevkime göre değerlendiriyorum diğer insanları da. <laughs> Eee, bu bu konunun uzmanı değilim aslına bakarsan, eee, tabii ki saygı duyuyorum. Yani onlar o şekilde giyinmek istiyorlarsa diyecek hiçbir şey yok. Onların tercihi onların güzeli olur, benim için de güzeldir o zaman.
<chuckles> Anladım. Anladım. Yani. Ya, bugün çok güzel bir sohbet ettik gerçekten. Eee, çok güzel faydalı bilgiler verdin. Çok teşekkür ederim.
Ya, ben de çok keyif aldım, eee, çok sevindim, eee, çok teşekkür ediyorum ben de.
Görüşmek dileğiyle.
Görüşürüz.